Nah, kalau kayak teh hijau terus tadi, eee, teh apa satunya lagi, Kak?
E teh hitam.
Nah itu rasanya beda juga, Kak?
Beda, eee, kalau teh hijau it teh hijau itu, eee, dia rasanya gak terlalu kuat ya, eee, sedikit sepet itu, eee, yang bisa dirasain sama aku, eee, terus dari warna tehnya juga biasanya bening ke hijau-hijauan, hijaunya gak terlalu hijau pekat ya, hijaunya dikit banget. Nah, terus kalo teh hitam itu lebih ke pahit sih.
Oh iya iya jadi lebih strong ya?
Bener.
Nah, Kak, Kakak biasanya kalau ngopi sebelumnya kan, eee, di cafe kadang sama teman mungkin ya, kalau di rumah nih, setelah di rumah sama keluarga itu bareng-bareng gak Kak, jam minumnya?
Eee, kalau jam minumnya bareng, cuman, eee, kalau istriku itu gak t gak suka kopi hitam ya. <chuckles> Jadi, eee, biasanya kalau misalkan bikin kopi dia tambahin susu se meskipun itu agak aneh harusnya espreso, tapi karena gak ada mesin espreso lagi-lagi itu mahal banget ya mesin espreso jadi s seadanya aja.
He iya iya. <chuckles> Iya, bener bisa buka cafe ini kalo beli.